أيوة، أنا زمان وأنا صغيّر بدأت في هواية القراية، ولكن لمّا دخلت الثانوي أو من أول الإعدادي والثانوي، قطعت هواية القراية دي خالص، ورجعت لها تاني ف
آه. قطعتها ليه طيب؟
قطعتها لإن أنا بصراحة يعني اهتمّيت أكتر باللعب. أنت عارف جَو الطفولة بقى والأطفال والكلام دوّة.
إمم. آه. اللي هو انشغلت بقى والحاجات دي. آه، آه.
آه. <chuckles> كنت باروح السايبر أكتر فاهمني؟ ف آه.
<chuckles> آه. تقعد تلعب بلايستيشن وكده. <chuckles>
آه. بالعب مصارعة، اللي هي المصارعة الخُماسية دي.
آه، العاب زمان.
ياه! كانت أيام يا أخي، كانت أيام تُحفة.
آه. طيب وقُلت إن أنت يعني رجعت لها بقى، يعني احكِ لي طيب رجعت إمتى، وإزاي رجعت؟
إمم. رجعت وقت الكُلّية تمام، وإزاي رجعت بقى؟ كان في دكتورة عندي في مادة اسمها الأدب النقدي، آآ النقد الأدبي، إيه الأدب النقدي دي؟! <chuckles> النقد الأدبي، مادة النقد الأدبي آآ بال بالإنجليزي طبعًا.
آه. الأدب النقدي. إمم. آه. <laughs> أيوه. أيوه.
فإدّتنا رواية في النقد الأدبي اسمها فرانكشتاين في بغداد، الرواية دي رجّعتني أقرا حرفيًا
دي رواية أجنبية والّا م مترجمة؟
هو أنا قريت الترجمة بتاعتها اللي هي الإنجليزي تمام، بس هي الرواية عربية أصلًا واللي كتبها أحمد السعداوي، دوّة كاتب وشاعر عراقي.
آه. أيوه.

آه. يعني هي رواية عربية وأنت قرأتها بالإنجليزي.
أنا أيوه. أنا رتق آآ، قريتها بالإنجليزي عشان تابعة للقسم بتاعي، ما ينفعش أقراها بالعربي. آه مضبوط.
آمم، المقرر بتاعكم وكده آه. أوكي. طب احكِ لي بقى، يعني إزاي الرواية دي قِدرِت ترجّعك للقراية؟
بُص، هو طبعًا الرواية ديّة بالذات ليه خلّتني أرجع أقرا، لإن أنا درستها بمنظور مختلف، ن درستها بمنظور نقدي، مش اللي هو ر آآ، رواية وخلاص هأقراها و و ويقول لي مث
إمم. آه. مش ق مش قراءة سطحية وخلاص كده.
الله ينور عليك. يعني أنا طبّقت عليها كل النظريات الفلسفية اللي أنت ممكن تتخيّلها حرفيًا. آه.
إمم. ياه! ده أنت شكلك بتحب الفلسفة. <chuckles>
م آه. الفلسفة، ده أنا باعشق الفلسفة، واخِد بالك؟ فطبّقت عليها كل النظريات الفلسفية والاجتماعية والثقافية والسياسية، حرفيًا كل النظريات طبّقتها على ال الرواية دي.
آه. ياه! ده أنت أك أي حاجة كان نِفْسك تطبّقها أ أخدت الرواية دي لكل حاجة نِفْسك فيها.
مضبوط. أنت تعرف لدرجة إن أنا البحث بتاعي لمّا عملته على الرواية ديّة، طلّعنا آآ، زي ما تقول كده إيه، كُنّا بنطبّق النظرية اللي هي الاشتراكية، جميل؟ اللي هم كان في حاجة عندنا اسمها في الفلسفة اسمها إيه، بروليتاريا ولومن بروليتاريا و والطبقة البرجوازية، تعرف أنا طبّقتها على مين؟ أنا طبّقتها على على كارتون اسبونج بوب.
أه إمم. أيوه. أيوه. على مين؟